Como é que as pessoas faziam? Porque eu não lembro o que eu fazia. Eu quero chegar numa ci num num lugar que vai demorar 1 hora fazendo curvas pra esquerda, direita, retornos e tudo mais.
Pois. <chuckles>
E lá é uma vida corrida. Não dá pra você parar na na Marginal Pinheiros e falar: "Ô, onde é a Rua Augusta?". Não dá pra fazer isso.
Sim. Verdade. Mas será que não tem ninguém que não usa GPS? Que ainda até hoje não usa?
Né? Duvido, duvido. Se eu pudesse eu tomava GPS na pílula, Injetava no braço
<laughs> Já pensou? Você implantes implanta um GPS
fazia implante, implante no no cérebro. M porque, gente, eu ligo o GPS até a a minha esposa pergunta: "Por que que você liga GPS? É pra ir em lugar que você sabe ir". Falo: "Por quê? Porque ele me fala coisa". Se ele tiver um um acidente ali na frente ele vai avisar: "Tem um acidente. Muda a rota".
<chuckles> <laughs> Você vai conversando com o GPS.
Não. Eu ne nem deixo ela falar, porque irrita minha esposa. Minha esposa é altamente irritável. Mas, tadinha. Eh, mas eu tiro. Aí, se eu estou indo pra casa, sei lá, de um amigo, eu sei perfeitamente o caminho.
Uhum. Já fez esse caminho mil vezes?
O GPS também sabe. Aí, o GPS manda eu virar à esquerda num lugar diferente. Eu não estou aqui para para duvidar do meu amigo não. Eu confio nele.
Você obedece sempre. <chuckles>
"Por que você passou aqui?". "Não sei, porque eu passei aqui, o GPS mandou, obedeci. Você sempre fala umas coisas também absurda, eu obedeço.". Eu falo com minha esposa assim. <laughs> Você fala umas coisas também que eu não concordo, eu o eu obedeço. Mas eu eu uso o Waze ou o Google Maps.
<laughs> Agora eu sei, porque ela é altamente irritável. <laughs>
Eles sabem de coisa que a gente não sabe. Hã.
E qual é o melhor?

Falando no seu ouvido, a frase que a pessoa falou.
Caramba. Então ele está fazendo o trabalho igual aquelas pessoas, que quando tem conferências e tal, ficam em uma salinha no alto atrás? Ah! Gente, já automatizaram isso.
Tradução simultânea. Tradução simultânea. Está todo mundo perdendo o emprego. É. Mas ele não faz a conversa, de 2 vias, por exemplo, ele não te diz o que dizer, porque também é inútil. Né, vamos supor que você está falando mandarim com alguém.
Uhum. Sim.
E a pessoa fala mandarim, ele traduz: "Ah, ele falou que é para você sentar, que ele já traz o seu prato". Aí vamos supor que o AirPod te fala assim: "Fala isso para ele:". Você não consegue nem repetir.
Uhum. <laughs> Já pensou? Que engraçado!
Né, aham. É assim que eu acho que que o chinês fala: "Pó, pó-pó, pó-pó".
<laughs> Sua versão de mandarim é perfeita.
Eu não, eu fiquei o Porque eu não falo chinês, então Imagina se se o AirPod me dissesse o que responder, não não faz sentido. Então, até nisso eles pensaram.
Uhum.
Eles não te falam a resposta, te falam só o que a pessoa falou.
Olha, incrível.
Mas você não fica totalmente perdida, não fica totalmente perdido, né, então, talvez você consiga falar em um outro aplicativo ou um aplicativo do próprio AirPod que traduz, e o seu áudio será traduzido para pessoa ler, ótimo também.
Incrível. Incrível. Uhum.